हाँ, मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। कहीं न कहीं मैं उसका जो फ़ैन हुआ या मैंने उसके जो गाने अ, सुनना शुरू किया, उसका कारण भी यही था कि वो किस तरीके से उसके गाने वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चले गए, लोग रिव्यू कर रहे हैं उसको। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ पड़े हैं, जो अलग-अलग यूट्यूबर जो अलग-अलग देशों के हैं, वो रिव्यू कर रहे हैं उसके गाने। वो देखकर ही मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी मेरे लिए कहीं न कहीं।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे ना अपने यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को भी सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं उत्तराखंड में रहता हूँ ना, तो मतलब कुछ ऐसा आर्टिस्ट है जो मतलब अभी उनका नाम वगैरह नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और आपने एक वर्तमान करके गाना सुना होगा।
अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ सुना है, सुना है मैंने वो गाना काफ़ी हाँ, हाँ, हाँ, वो मैंने उससे सुना था इंस्टाग्राम रील से सुना था पहली बार।
अ, वर्तमान आँखों का धोखा है, जी, जी। ये मतल हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल और मुझे मतलब वो ना छोटा बच्चा ही है वो, जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है। अ, जब आपने देखा होगा कोई आपकी उम्र का बच्चा जो है मतलब इतना अच्छा कर रहा है और पूरे तरह देश भर में नाम रोशन कर रहा है ना आपके वो राज्य का, तो कहीं न कहीं जो है खुशी मिलती है ये सब देख के। और मैं बात करूँ ना, आपने देखा होगा ज़्यादातर गाने जो हैं रील के माध्यम से ही जो फ़ेमस हो रहे हैं आजकल क्योंकि आपने देखा होगा कोई रील अगर वायरल हो गई और उसमें जो गाना है, तो वो कहीं न कहीं जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाता है। आपके क्या विचार हैं इस पर?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, आज के समय में तो यही है। हुँ, हुँ। हुँ, ब उम, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। मुझे भी आजकल तो ऐसा ही दिखता है क्योंकि हो सकता है, वो पूरा गाना अच्छा ना हो। जैसे <clears throat> हाल-फिलहाल में एक गाना फ़ेमस हुआ अ, उसका "आसा कूड़ा" करके उसका नाम था। अ, वहाँ का कर्नाटक का था आई थिंक वो और वो सिर्फ उतनी लाइन ही फ़ेमस है। वो जो 30 सेकंड या 20 सेकंड है। बाकी आप वो गाना सुनोगे तो वो लोग नहीं सुनते पूरा। वो उसी लाइन पर आते हैं, उतना गाना सुनते हैं और निकल जाते हैं, तो इस तरीके से मैं देखा सोशल मीडिया से काफ़ी लोग गाने पसंद करने लगे हैं, भले वो 30-30 सेकंड ही पसंद कर रहे हैं उसको।
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ।

जी, मतलब ऐसे तो बहुत से गाने हैं मतलब आपने सुना होगा कि मतलब जो मोटीवेट करते हैं हमें। और एक ए इंग्लिश गाने सेवन इयर्स करके है, वो मुझे जो है ना काफ़ी मतलब पसंद है, क्योंकि उसमें जो है ना 1 बच्चा और 1 अपने बाप की जो है मतलब एक कहानी बता रहे होते हैं कि जब मैं छोटा था मेरे पिताजी मुझसे ऐसा बोलते थे वैसा बोलते थे, काफ़ी मतलब मोटिवेटिंग गाना है वो। तो मैं आपसे मतलब सजेस्ट करूँगा कि आप भी जो है ना सुनना वो काफ़ी अच्छा लगता है और जिम जाते समय भी ना आपने देखा होगा मतलब बहुत से लोग जो है मतलब मोटिवेशनल गाने सुनते हैं और भाग मिल्खा भाग का भी एक गाना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है ना मोटिवेटिंग।
हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। कहानी। अ, ओके, ओके। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, टाइटल ट्रैक उसका बहुत ज़्यादा अ, वो अप बीट बोलते हैं जिसको।
बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। हाँ, उससे भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कोई भी काम करने की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँ अगर कि आपको ना कोई और गाने पसंद है जो मोटिवेट करते हो?
हुँ। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मुझे तो देखिए शुरुआत से ही 1 गाना बहुत पसंद है, वो है "आरंभ है प्रचंड" करके जो एक गाना है। वो जब मैं स्कूल के टाइम में था तब मैंने पहली बार सुना था और वो गाना मेरा तब से कहीं न कहीं पसंदीदा गाना बन गया है। उसके बाद बहुत सारे गाने आए जैसे कि "एक बगल में चाँद होगा", अ, गैंग्स ऑफ वासेपुर का, और भी बहुत सारे गाने फिलहाल तो यही 2 मुझे याद आए। तो ये दोनों गाने मतलब कहीं न कहीं मेरे हमेशा से ख़ासकर जब अ, मोटिवेशन की बात आती है तो ये बहुत मतलब पसंदीदा गाने मेरे रहे हैं दोनों, आपने भी सुने होंगे, मेरे ख्याल से।
जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, मैंने सुना है ये गाना जो आपने नाम बताया आरंभ है प्रचंड औ मैं भी जो है ना इसको जिम जब जाता था तो अपने बड्स में लगा के सुनता था और काफ़ी ज़्यादा मतलब ना आपने देखा होगा एनर्जी आती है इसको सुनके, औ कहीं न कहीं जो है ना मतलब और मोटिवेशन मिलती है जैसे अगर आप जिम जा रहे हो या दौड़ने आ रहे हो ही तो वेट लिफ्ट करने की या थोड़ा जो है एक्स्ट्रा रनिंग करने की, बहुत से ऐसे गाने होते हैं जो हमें उतना मोटीवेट करते हैं। तो आपसे बात करके और जैसा आपने बताया ना आपको कौन-कौन से गाने पसंद है तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी नए-नए गाने आप जो मतलब जानने को मिले मुझे, तो आशा करता हूँ आपसे जो है ना फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी।